А, про гастрономию. Ведь многие, есть бытует такое мнение, что довольно сложно вкусно есть в Америке, особенно вот когда ты в таком автомобильном путешествии. Ну, потому что есть возможность поесть, есть много закусочных, да, этот формат развит, потому что страна действительно автомобильная, но, увы, это такая фастфудная еда. Что ты скажешь на этот счет? Что у вас было интересного из еды?
Ага. Мгм. Мгм мгм. Мгм. Слушай, мне кажется, тут, э, многое зависит от твоего бюджета ещё. А, я думаю, там есть много прекрасной еды, но только если у тебя есть, э, достаточное количество денег, чего у нас не было, но тем не менее. Я з помню, прям нам попадались по дороге какие-то такие рёберные, что ли называются эти места, и там были настолько вкусные рёбрышки.
Мгм. Мгм. Ага. М. Так. Барбекюшный, ага. Так.
Причём они стоили как-то недорого, но было в и стейки, вот вкуснейшее мясо, в общем, мне запомнилось.
Ту учит это совсем не эконом-вариант. <chuckles> Да.
Да, ну вот, э, ну, мы стара старались как-то, знаешь, чередовать. Иногда покупали там с собой в машину вот какие-то салатики, погрызть какие-то фруктики, да, но мясо настолько нам понравилось, как его там готовят, что мы старались себе в этом не отказывать, в мясе. Но вот стейки лучше нигде не ела в мире. <laughs>
Мгм. Так, ага. Мгм. Ну, это прекрасно. Мне тоже кажется, что это тоже когда ты едешь поездкой, где возраст 30 плюс, <chuckles> вот вот уже уже едой никто не будет пренебрегать. Да, это всё-таки важная часть жизни, а. Так, вернёмся тоже к мгм, вернемся вот к базовым потребностям. А, сон. Где вы в основном ночевали? Ну, кроме крупных городов вот по дороге, были ли вот эти классические американские мотели или что-то другое?
Мгм мгм. Да, слушай, действительно. Мгм. Да. Мгм. 1 раз вот был мотель у нас как раз такой придорожный классический, но там было настолько классно прям. Вот, э, мне почему-то вспомнился сериал Schitt's Creek с их мотелем, не знаю, знакомы или не знакомы многим, но там был такой не очень мотельчик, а тут какой-то был придорожный, какой-то вроде как охотничий домик, что ли, я бы его назвала. Это как раз когда мы к горе Рашмор подъезжали, где-то там он был.
Мгм. <laughs> Ага. Ага. Мгм. Ну, может быть, потому что, да, около тз около достопримечательностей что-то, ну да, как бы выше уровнем, да, здорово, м.
Там прям волшебно. Мгм. Какой у нас только не было жилья, у нас были был и в Чикаго конкретно, у нас был хостел, там были просто вот 4 койки у нас, а все удобства были в коридоре.
Ну, м. Ну понятно, да, это такой формат более бюджетный, да, но совершенно почему спать-то есть где- уже неплохо. А скажи, пожалу да.
Вот. М-да. Да. Airbnb мы часто пользовались ещё. Мгм.
Тоже хороший выход, да тем более, что есть возможность приготовить что-то, да есть возможность всё, да всем как-то а. Ну, в общем, э, хорошо, что вы поехали, да я думаю, в эту эпоху уже цифровизации, когда было много возможностей, где найти, да, жильё. А всё ли было нормально со связью? Всегда ли вы могли что-то решить по дороге или какие-то сложности были?
Да. Да да.